Esatto. Poi è vero e finisci per dare troppo, magari anche alle persone che non se lo meritano
Sì, eh. Esattamente. <chuckles>
ehm, l'equilibrio. Penso che alla fine con con l'esperienza, col vissuto ini inizi a capire a cosa devi dare le tue energie, a cosa no.
Sì, ci vuole equilibrio, assolutamente. Sì, riesci a capir le priorità, esattamente. Cioè, comunque è giusto pensare a se stessi e al proprio benessere, ma anche al benessere altrui senza, appunto, come ho detto all'inizio, sovrapporre queste 2 cose. Cioè, nel senso, bisogna proprio trovare l'equilibrio perfetto secondo me.
Mh-mh. Esatto. Tu pensi di aver trovato l'equilibrio ora?
Allora, io per anni, ehm, pensavo solo agli altri, ecco. Mi mettevo molto da parte. Poi sono arrivata a un punto in cui, dopo comunque aver sofferto tanto, ho detto: "Mh, forse devo pensare un po' a me stessa, no?" <chuckles> Esatto, eh, forse sì. Quindi poi, soprattutto l'anno scorso, ho fatto un bel percorso psicologico diciamo e quindi ho trovato un po' il mio equilibrio, e adesso appunto riesco a far a fare del bene degli altri senza far del male a me stessa. Mettiamola così.
Okay. Mh-mh. <chuckles> Forse è giunto il momento. Bello. Ello, bello.
Eh, è bello, nel senso sicuramente meglio di prima. <chuckles>
<chuckles> Sicuramente ti sentirai meglio.
Certo, tu invece, l'hai trovato questo equilibrio?
Uhm sì, forse devo essere un po' più egoista a volte, mh, <chuckles> tendere a, mhmm esatto, meno per cioè perdonare un po' meno, ecco.
Okay, ecco, siamo sullo stesso <chuckles> perfetto. Assolutamente, assolutamente.
Grazie mille per la chiacchierata. È stato un piacere come sempre e ti auguro una buona giornata, ciao.
Ti ringrazio io. Esatto. Anch'io. Ciao, cia ciao.